อา เออ ตลกดีค่ะ มัน มัน <tsk> จริง ๆ การ ดู ตลกมันก็ อา ค่ะ ๆ แล้วอย่างงี้ คุณเวลาดูเนี่ย คุณลืมเวลาคือมันแบบสักกี่ชั่วโมงคะ? เวลาคุณดู ทีหนึ่งเรื่องเนี้ย
อา คุณ Hat ไม่แน่ใจคุณ Hat เคย เคยดูไหมครับ? ตรงนี้ ก็ส่วนใหญ่วันหนึ่ง ก็ดูประมาณ 1 ตอนครับผม
อืม ๆ เค ก็ยังเค โอเคอยู่นะ ค่ะ
อา ก็ไม่ ไม่นานหรอก แล้วก็ แล้วก็แว๊บไปรายการ อื่น ที่ เป็นรายการตลกเหมือนกัน อา
อืม ค่ะ <chuckles> ดีจังเลยอะ คุณเป็นคนแบบ ว่าเส้น ตื้น มีรายการตลกเหรอคะ? อืม
แล้วของคุณ Hat นี่ มี รายการ มีราย การตลก อา ใช่ครับผม รายการตลกที่คุณ Hat ชอบดู
มีไหมเหรอคะ? ไม่ ไม่ ไม่ ตอนนี้ไม่ค่อยได้ดูอะไร เพราะว่าเหมือนอยู่ต่างประเทศอะค่ะ แล้วก็เลี้ยงลูก ก็เลยไม่ค่อยได้ดูแบบว่ามาก ๆ ไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ซึ่งถ้าไปดูตลกตอนลูกหลับแล้วอะ มันก็ มันก็เหมือนมืดไปอะ เออ มันก็ไม่เต้อ เออ ไม่ตลก อืม ใช่ แต่รายการที่ชอบดูมีเนี่ย ไอ้ร้อง ร้องข้ามกำแพงอะค่ะ ชอบ อ ดูแบบ ที่เขาเปิดม่าน อันนั้นก็ตลก ใช่ ๆ เหมือนพัน พิธีกรตลกมาก ไรอย่างเงี้ย เออ นุ้ย นุ้ยเชิญ นุ้ยอะไรนะ? นุ้ยอะ ที่เป็น กะเทยอะค่ะ อืม อา ซี ศิวัฒน์ แล้ว ใช่ ๆ ค่ะ อันนั้นก็ตลกมาก ค่ะ
อ๋อ ครับ อา มันก็เสียงดังไม่ได้ อะไรประมาณนี้ ใช่ไหมครับ ถ้าลูกหลับ อยู่ <chuckles> อ๋อ ก็ตลกเหมือนกัน อือ ใช่ครับ พิธี กรเขา จะเป็น เดี๋ยวนะ ซี ศิวัฒน์ ใช่ จะค่อนข้างครบ เครื่องกว่า ร้องเพลงเป็น เอนเทอร์เทน เก่ง เล่น มุก เก่ง หล่อด้วย
ใช่ ค่ะ ค่ะ เราว่าเขา เขาเก่งตรงแบบว่า เรา เราชอบดูเขากับเอมี่แฟนเขาด้วยนะ ที่เป็น แชนเนล ของเขาที่ในยูทูบอะ ตลกมาก ใช่ไหมคะ
ครบ เลย โอ้โฮ ผมอิจฉา เขามากเลย เวลาเขาแบบว่าอยู่กับเอมี่ คือ แฟน แฟนเขาแบบ อุ๊ย อะไร ผู้หญิงอะไรมันจะเพียบพร้อมขนาดนี้ คือแบบทำอาหารก็เก่ง ตลก สวย โอ้ โฮ
ค่ะ อา ค่ะ แล้วก็เมาเหล้า ใช่ไหมคะ กิมมิก เขาอะ ที่ว่าเมียเขาชอบกินเหล้าอะ ตลกมากอะ เออ แล้ว แล้ว ค่ะ เราชอบดูว่าเขา เขา ใช่ค่ะ เวลาที่เขาพูดคำหยาบใส่กัน อย่างเงี้ย ตลก จังเลยอะ เออ สนิทกันมาก อา ใช่ ๆ ค่ะ
อา ใช่ ๆ ครับ ใช่ ครับ เขาอำ ชอบอำ ก็ตลกอยู่ อา ใช่ ๆ ครับ เหมือนเพื่อนเลยเนาะ เหมือนเพื่อนกันเลย ไม่เหมือนแฟน เลยแบบ โอ้โฮ แล้วก็ไม่โกรธกันนะ ก็คือแบบว่า เหมือนแบบเป็นเรื่องธรรม ชาติ
จริง ๆ เราก็ดูเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ค่ะ ใช่ ๆ อืม จริง ๆ เอ่อ ตอนนี้มอบ มาก จากดูหนัง ดูละคร จ รายการ ไรอย่างเงี้ย เราว่ามีเลื่อน TikTok ด้วย ที่แบบลืมเวลาไปเลยอะ เลื่อน ๆ ๆ เร็ว ๆ อย่างเงี้ยค่ะ พวก Instagram Reels ไรเงี้ย
เออ ก็แบบ อ๋อ ดูพวก อะไรเหรอ ครับ? พวกขายของอะไรหรือเปล่า หรือว่าดูพวก ไอ้นี่ คลิป คลิป ตลก
ไม่ค่ะ เหมือนเป็น ใช่ เหมือนเป็นโป เหมือนว่าวิธีการ วิธีการที่มันแปลก ๆ อะ ใช่ไหมคะ หรือว่าเลื่อน คือเราเลื่อนไปเรื่อยนะ Instagram มันจะโชว์ไปเรื่อย ไปเรื่อยไปเปื่อย เราก็ดูไปเรื่อยไปเปื่อยเลยค่ะ สไลด์ ๆ ไปเรื่อย ๆ
อา ครับ

วิธีการแปลก ๆ เหรอ? หมาย หมายถึงแบบยัง ยังไงเหรอครับ? หมายถึงแบบ
เหลือเป็นชั่วโมงเลย ใช่ อุ๊ย ถ้าการ วิธีการหุงข้าวแปลก ๆ วิธีทานกับ ก ก เอ่อ หั่นของแปลก ๆ แกะ กระเทียมแปลกแปะ อะไรเงี้ย วิธีแบบเหมือน เหมือนวิธีใหม่ เขาคิดวิธีใหม่มา อะไรเงี้ย เออ คือมันแบบ ใช่ อืม ค่ะ
อ๋อ อ๋อ ครับผม ผมเคยเจอเหมือนกัน แต่ผมจะเจอแบบว่าขายสินค้าเนี่ยแหละที่เป็นสินค้าแปลก ๆ ที่แบบว่าไม่มีขายในประเทศเรา แต่มีขายอีก ประเทศหนึ่ง ซึ่ง เฮ้ย! มันก็น่าลอง อะไรเงี้ย คือแบบ "เฮ่ย! คน คนคิดเขาไอเดียดีว่ะ" เขาแบบคิดปัญหาตรงนี้ว่า "เฮ้ย เราควรจะใช้สินค้าอะไรมาแก้ปัญหา" ผมก็ดูเหมือนกันใน TikTok เคยเห็นเหมือนกันครับ อา
อืม ค่ะ เออ ค่ะ ใช่ ๆ แล้วที่มันสนุกคือไอ้คนที่เขาอะ คนที่เค้าดูอะค่ะ มันจะมีอันหนึ่งที่เหมือนแบบทำตามอะ เหมือนว่าเขาเจอไอ้ ไอ้วิธีเนี้ย แล้วเขาก็ไปทำบ้าง แล้วมันสำเร็จ อะไรอย่างเงี้ย เออ อันเนี้ยสนุกดี
อา ครับ ใช่ครับ
ใช่ ใช่ค่ะ จริง ค่ะ
ก็ แล้วมันจะมีไอ้เนี่ย มันจะมีแบบว่า TikTok ตัวหนึ่งที่ คนแบบว่า อะไรอะ เทสต์ หมวกกันน็อกอะ ที่แบบว่าเขาเอาหมวกกันน็อกธรรมดา ใช่เปล่า เอาไปทุบกับเหล็กแหลม ๆ อะ แล้วมันแบบทะลุแตกหมดเลยอะ แล้วพอเขาแบบเอาหมวกกันน็อก ท ที่เขาขายอะ เอาไปทุบแรง ๆ อะ มัน มันไม่แตก มันไม่ทะลุ ก็ว้าวอยู่ อืม
ค่ะ เออ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ก็คือ ก็คือ TikTok มัน มัน มันหลากหลายเนาะ เออ มันแบบมีทุกอย่างเลยอะ มีเต้นด้วย แต่ว่า จ เต้น เต้นเลย เราไม่ค่อยถนัด ไม่ ไม่ใช่สายนั้น บอกว่าดูคนเต้นกันเนี่ย เออ เราจะเป็นสายแบบว่าหาอะไรแปลกใหม่ อะไรที่คนแบบไม่เคยทำ เออ หรือ จริง ๆ เนี่ยมีอีกอันหนึ่งที่เวลาใน TikTok ของเรามันจะเป็นต่างประเทศ ใช่ไหมคะ ทีเนี้ยมันจะมีพวก แอ็กเคานต์ ต่างประเทศเยอะ มันจะเป็นประมาณแบบ ประมาณแบบว่าโดนตำรวจเรียก โดนตำรวจจับ แล้วก็
ใช่ ครับ อา ครับ ใช่ ครับ อา ครับ อ๋อ อ่า หมายถึงเขาทำจริงใช่ไหมครับ หรือว่า เตี๊ยมกันเฉย ๆ?
แก๊งพวกคนไม่ดีก็แบบมีเสียงดัง อา ใช่ ๆ คือแบบ เออ อันนี้ก็น่าตื่นเต้นดีค่ะ พอดีเราดูมันสั้น ๆ อะไรเงี้ยค่ะ ใช่ไหมคะ อืม เราก็ดูได้นานค่ะ ลืมเวลาไปเลยเช่นกัน นี่จริง ๆ ได้คุยกับคุณนี่ก็ลืมเวลาไปเลยนะคะเนี่ย
อา ครับ อืม ครับผม <chuckles> ก็ ลืมเวลาเช่นกันครับตรงนี้ ก็แบบมันก็ไปเรื่อย ๆ เนาะ มันก็แบบมีแบบ พวก กิจกรรมที่แบบว่ามันมีหลายช่องทางอะ ยูทูบ หนัง ซีรีส์ TikTok TikTok
อา อือ ค่ะ ค่ะ ใช่ ๆ คุยกับเพื่อนก็ เนี่ย คุยกับเพื่อนจริง ๆ ก็ ก็ ล ลืมเวลาได้เหมือนกันค่ะ
เจอบ่อย อา ใช่ครับผม ก็สุดท้ายนี้ ต้อง ขอบคุณคุณ Hat มาก ๆ เลยนะครับ ที่มาแชร์ประสบการณ์ในส่วนของกิจกรรม ยามว่าง กิจ ก กิจกรรมไหนที่ลืมเวลาไปเลยในวันนี้ครับ ยินดีมาก ๆ เลยครับคุณ Hat อา
อืม ค่ะ ค่ะ ขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์เช่นกันค่ะ จะสนุกมาก อืม แล้วก็เราชอบเวลาคุย กับคุณ เอนเทอร์เทนเมนต์ ดี ชอบค่ะ
ครับผม สนุกมากเช่นกันครับ ครับ ขอบคุณมากเลยนะครับ สวัสดี ครับ
อืม ได้ค่ะ วันนี้ ส ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ